Eee, dediğim gibi, memleketime çok yakındı. Iıı, o yüzden sadece 5 ya da 6 saat sürüyordur en fazla diye düşünüyorum. Evet.
Hımm. Bir araba yolculuğu yapıyordunuz. Kaç gün planlanıyordu o tatiller, ne kadar kalıyordunuz orada?
Ya, en fazla 1 hafta diyebilirim. Belki ha işte, hani, bir pazartesiden diğer pazartesine gibi ya da, işte, pazar günü dönüp çünkü pazartesi herkes, işte, mesaisine başlayacak. Iıı, tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi, çok küçüktüm. O planları, ııı, biz sadece iş kuzenlerimle şey d yani çok baskı yapıyorduk aileme hadi bu yaz da gidelim diye. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hımm, çok güzel. E, peki, o kuzenlerle yeniden böyle bir tatil planlama şansınız oldu mu sonrasında? İşte, şu an, eee, farklı aileler, eee, kurulmuş, farklı hayatlar yaşanıyor, belki, ımm, başka yerlerdesiniz ama, hani, böyle bir yaz için buluştuğunuz oluyor mu?
Hı hı. Ya, hepsiyle değil Dediğim gibi, çünkü herkes büyüdü, kendi çekirdek ailesini kurdu, herkesin hayatta farklı dertleri var. En başta, ııı, izin almak, ortak bir şekilde izin almak da, aaa, zor olabiliyor.
Hı hı. Hımm. Tabii bir zaman ayarlamak ortak, eee, bir zamanda buluşmak belki zorlayıcı oluyor.
Evet. Evet. O yüzden de daha çok kendi çekirdek ailemle tatil yapıyorum şu an. <giggles>
Hı hı. Imm. Çok güzel. Eee, peki, mesela bu tatilleri planlarken nelere dikkat edersin? En çok nerede dinlendiğini hissedersin?
Aaa, ya, ben kamp yapmayı da çok seviyorum. O yüzden biraz şehir dışında, kalabalıktan uzak, ııı, ve, işte, gerçekten
Hı hı. Ne, mesela, deniz mi, kamp mı, hani, mesela, bir dağ ortamı mı, denizde olmak mı hangisi sana daha çekici geliyor?
Ben direkt sahile kamp atıyorum. <chuckles>
Hımm. Anladım deniz kenarında. Iıı, peki, kamp dediğin böyle bir çadır hayatı, ııı, öyle bir şey mi, gece dışarıda uyumak mesela böyle bir his mi?
Evet. Evet, evet, kesinlikle. Yani, ııı, birçok insan bunu konforsuz bulabilir ama ben konforlu olması için elimden geleni yapıyorum açıkçası ve şu ana kadar da, ııı, hani, herhangi bir büyük bir sıkıntı yaşamadım. Her seferinde çok zevk alıyorum. Tabii ki de her seferinde konforumu da arttırmaya çalışıyorum orası ayrı.
A, çok güzel. Hı hı. Sorun yaşamadın. Hı hı. E, çok güzel. Daha deneyimli oluyorsun, daha, ııı, bilinçli... Her seferinde belki bir şeyleri değiştiriyorsun, ııı, belki bir şeyleri arttırıyorsun alman gereken şeyleri. Peki, bu kadar özel olmasını kılan nedir? Mesela böyle bir kamp, ııı, durumunda, işte, geceleri soğuk oluyor mu, gece yıldızları mı seyrediyorsun? Gerçekten, hani, böyle sana özel hissettiren şey nedir?
Evet.